Oh, oke oke oke.
Jadi, biasanya, uka aku udah sering setel itu, maus mau playlist kek, atau bahkan kadang satu lagu aku ulang-ulang aja terus. <chuckles>
Mhm. Oh gitu, nah biasanya ini kan kalo kamu lagi sedih atau stress ya, kamu deng eee, kamu tuh malah dengerin lagu yang sedih-sedih juga atau malah yang bikin mood kamu naik atau bikin kamu semangat gitu lagunya?
Begitu. Mhm, heeh. Mhm. Kalau lagi sedih, eee, s ya dengerin lagu sedih sih biasanya kalau lagi sedih, gitu.
Mhm. Oh, biar mendukung gitu ya.
Iya, karena kan iya maksud aku aku gini, eee, modelnya kayak eee, tapi ya biasanya pasti misalkan sedihnya seharian gitu kan ya, terus ngedenger lagu sedihnya ya pas kita udah sendiri aja, jadi kan abis itu maus mau tahu-tahu nangis, tapi gak berhenti atau gimana kan aman lah gitu, dan emosinya pun bisa kita dalemin dan kita keluarin dan kita luapin gitu. Jadi
Mhm, iya. Oke, mhm. Oke. Iya iya, jadi ngambil waktu sendiri dulu ya, baru didengerin lagu sedih-sedihnya. Oh, oke oke.
Ngambil waktu sendiri. Betul, itu kalau lagi sedih, kalau lagi mood yang lain ya bisa disesuaikan lah kondisinya. Cuman, kalau lagi sedih sih pasti nyari tempat yang bisa tenang sendiri dulu, gitu.
Mmm, nah itu biasanya ngebantu kamu gak sih?
Mhm, ngebantu sih. <laughs> Ngebantu sih ngebantu sih, gitu. Jadi biasanya ya itu tadi bisa aku ulang-ulang banget, bahkan ya tergantung ya misalkan, eee, pulang kerja nih, ataupun lagi libur nih bisa seharian atau semaleman, di kamar, denger lagu, sedih, nangis, nangis aja nangis, mau sampai pagi kek nangisnya cuman habis itu udah, udah gitu ya mungkin udah keluar, aku udah dalemin emosinya, emosinya juga udah keluar jadi udah, gitu.
Mmm, oke. Mmm, oke oke oke. Mhm. Oke. Oke oke oke. Mmm, oke. Oke, jadi kamu meluap bisa eee, menghabiskan energi sedih kamu itu di lagu gitu ya?
Betul. Iya, betul.
Mmm, oke oke oke.
Itu itu kayak kayak jadi apa ya kayak jadi pen peran pendukung lah gitu, kalo menurut aku. Peran pendukung seumur hidup.
Mhm, mhm. Jadi melampiaskannya ya didengerin musik ini ya, sedih kamu itu?
Betul, sepi kalau nggak ada lagu, kek gitu. <chuckles>
Oke oke oke. Nah, ada gak sih genre lagu nih ya, yang bikin, eee, mood kamu tuh jadi naik gitu?
Mhm. Mhm.

Heeh heeh. Nah Kak, nah se bahas tentang tadi, tuh, karaoke, tuh. Nah lebih suka dengerin sendiri di rumah, di kamar gitu, ya, atau ajak hangout bareng temen-temen ke karaoke?
Mhm mhm, mhm. Iya. Heeh heeh. Atau? Heeh, oke. <laughs> Padmi?
Atau lagi, nih, milih konser? Nah gitu.
Oh, oke aku gini tergantung mood. <laughs> Di saat misalkan mood-nya lagi karena aku modelannya aku kalau sedih, aku sendiri sukanya. Gitu, aku aku yang kaya aku cerita tadi aku aku aku isolated, aku sendiri di kamar, eee, menenangkan pikiran dengan lagu apapun gitu, kan, ya, ngedalemin emosi, nangis, duar udah gitu. Cuma kalau untuk karaoke, ya, berarti mood-nya, mood main, gitu, jadi sedih-sedihnya enggak tuh enggak jadi aku modelnya kalau sedih, ya, sedih aja sendiri dulu gitu. Pada saat aku keluar mau karaokean ataupun konser apalagi gitu itu pasti di sudah dipastikan mood aku baik gitu.
Mmm, oke. Mmm. Oke oke. Mhm. Oke oke. Oke oke. Mmm, mhm mhm. Oke oke. Oh. Harus baik-baik aja berarti kalau lagi sama teman-teman, ya? <laughs>
Harus. Betul, kalau aku kaya gitu. <laughs>
Nyembunyiin perasaan banget dong Kak, berarti, ya?
Mmm, tapi tergantung temennya, ya, temen deket banget ya biasanya, kan, itu, kan, eee, emergency call ya, bahkan kita nggak ketemu pun iya dong, <laughs> tergantung temennya juga gitu kalau teman dekat, sih, pasti ikut sharing gitu cuman, eee, itu tadi nangis-nangisnya sih biasanya aku sendiri dulu gitu. Nanti urusan misalkan baru sempet ketemu sama mereka nangis lagi belakangan, deh, gitu, itu jarang. Dan biasanya aku nangisnya sendiri dulu. <laughs>
Oke. Oh gitu, oke. Heeh heeh heeh. Mmm, heeh heeh. Eh, waduh menarik, sih, itu. <chuckles> Nah emangnya, nih, Kak, ya
Itu. Apaan, tuh?
menurut Kakak, ya, bedanya dengerin musik sendirian, sama temen-temen itu vibes-nya gimana, tuh, Kak, rasanya?
Mhm. Mhm mhm. Oh beda, eee, beda banget karena, ya, tadi aku karena kalo sama temen-temen, tuh, vibes aku memang vibes main gitu. Jadi seru, kalo justru memang serunya sama temen-temen karena, kan, eee, ada yang bisa bener-bener bisa lebih aktiflah intinya, kan, eee, nyanyi-nyanyinya juga bisa lebih seru, bareng-bareng, bisa duet, bisa nari-nari segala macem, apalagi kalau kita ngomongin konser, level serunya lebih hype lagi gitu, kan.
Mmm, oke. Oke. Iya, betul betul. Heeh. Mmm, oke oke oke. Oke, jadi kalo sama temen-temen sebenernya bisa nyembuhin hati yang lagi sedih nggak, sih, Kak?
Gitu. Mhm.